อ๋อ ที่นู่นน่ะ ปากีสถาน นี่ เป็นเมืองอิสลามใช่ไหมคะ? พอไปถึงที่นู่นน่ะ พอจะมีประสบปัญหา ไหมคะ? เพราะว่าเป็นผู้หญิง อะไรอย่าง เงี้ย มันจะเกี่ยวกับต้องปรับตัวไหม? ต้องเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวอะไรหรือเปล่าคะ? เออ เล่าให้ฟังด้วยค่ะ
ใช่ มุสลิม ปรับสิ เราก็ชอบนุ่ง น้อยห่มน้อยเนาะ อยู่ ไทย เพราะ ว่ามันร้อน ใช่ไหม
อืม ใช่ไหม ต้อง ต้องดู ดี เออ สักนิด นิด
ใช่ ไปนั่น คือเป็นคนเรียบร้อยทันทีเลย ปิดหมดเลย อะไรอย่างเงี้ย อืม ปิดยันคอ ปิดเนี่ย เป็นชุดแบบจะใส่ชุดปิด ตลอด ใช่ ตั้งแบบยันคอเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เน้นเรียบร้อย เขาก็จะ มี
ยังไง ปรับแบบไหน? ไหนเล่าให้ฟังหน่อย <chuckles> เออ ค่ะ ต้อง ต้องแบบว่าคลุมศีรษะด้วยไหมคะ หรือว่าไม่จำเป็น?

ใช่ ผอมเลยค่ะ <laughs> หิวโซไปเลยค่ะ อา ทีเนี้ย
เออ เฮ้ย หิวโซ แล้วพอไปถึงร้านอาหารตรงนั้นอะ เป็นไงอะ เล่าให้ฟังหน่อย ร้านอาหารอะค่ะ
พอไป ถึง พอไปถึงแล้วปุ๊บ โอ้โฮ! คุ้มกับที่มา จริง ๆ เลย ให้รางวัลตัวเองกัน สั่งเลยค่ะ ตอนนั้น ก็คือ อาหารมันก็จะเป็นแบบคล้าย ๆ อาหารอินเดียค่ะที่ ปากีสถาน ก็จะเป็นแบบขนมปังหนาน แล้วก็แกง แล้วก็พวกแบบ อ่า พวกบาร์บีคิวไก่ที่เหมือนแบบเนาะย่างไฟ เอ่อ ย่าง แบบไก่ย่าง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ของย่าง อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบมี แกง อะไรอย่างงี้ ก็แบบคล้าย ๆ อาหารอินเดียเลยค่ะ คล้าย ๆ กัน
อืม ยังไง? เหรอ? อืม อืม แบบไหนคะ อาหารปากีจะเป็น แบบไหนอะ? อือ เหมือน kebab อย่างเงี้ยเหรอ พวกบาร์บิคิวย่าง อย่างเงี้ยเหรอ? ค่ะ มันจะเหมือนอาหารอินเดียหรือเปล่าคะ? พวก curry หรือเปล่า หรือไม่เหมือน?
ใช่ ๆ คล้าย ๆ กันเลยค่ะ เพราะว่าเขาเหมือนแบบเคย เคยเป็น ประเทศเดียวกันมาก่อน อะไรแบบนี้เปล่า เท่าที่ฟังประวัติศาสตร์มา แล้วก็เหมือนแบบโดนแยก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นคืออาหาร คือ จะคล้ายกัน คือแบบอร่อยมาก ค่ะ แต่ก็ต้องรีบกินนะค่ะ เพราะว่า มัน มันหนาว ใช่ไหม อาหารมาร้อน ๆ ตั้งแป๊บเดียวเดี๋ยวเย็นหมด
ค่ะ อา ๆ ใช่ ใช่ อืม เออ ๆ อืม ๆ อืม เออ โอ้โฮ! ควันฉุยแบบกลิ่นมัน แบบนี้ไขมัน ที่แบบว่า เดิน ข้ามเขามา 2 ลูกไม่ย้อนกลับมาแล้วเหรอคะเนี่ย?
ใช่ รีบ อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ เติม ขอเติมหน่อยไม่งั้นเป็นลมแน่ ๆ ตอนที่จะใกล้ถึง ก็คือ เกือบเป็นลมนะ แบบเริ่มเวียนหัวแล้วอะ อืม แต่พอเจอร้านอาหารก็หายปลิดทิ้งเลย
<laughs> ค่ะ โอ้โฮ โอ้โฮ ก็ฟังดูตั้งแต่ แอปเปิลลูกเดียวอย่างงี้ก็น่าจะนะ แล้วขากลับทำไงคะ ต้องเดินข้ามเขากลับอีกไหมเนี่ย?
ใช่